Ya felsefesiyle ilgilenmiyorum derken, evet, yani çünkü sonuçta bir defa her şeyden önce bu Amerika'dan çıkmış bir şey. Yani şimdi biz Türkiye, o zamanlarda ben Türkiye'de yaşıyordum ve yani sonuçta benim, bizim kültürümüzle Amerikan kültürü arasında çok ciddi bir fark var. Yani ben zaten, eee, o tür bir felsefeyi kendi hayatıma uygulamak istediğimde, tamam uygularsın ama o yıllarda Türkiye'de o, o tür bir, eee, anlayışı, felsefeyi, giyim tarzını, işte, kafa yapısını, eee, Türkiye'de uygulamaya kalktığında marjinal yani böyle, eee, uçlarda yaşayan, böyle toplumun normlarına uymayan insan olarak sıfatlandırılıyordun. Eee, şimdi tabii ki artık birazcık bu konular birazcık daha, eee, gelişti, biraz daha farklı bakış açıları var ama, eee, yine de sonuçta ben ona da bakmıyorum. Ben kendim, ben müziği seviyor muyum? Seviyorum. Ba benim için başka hiçbir şeyin önemi yok, yani yeter, önemli olan benim ne hissettiğim çünkü.
Evet. Evet. Evet. Çok haklısın. Ya bi o müziği zaten aynı şekilde, oradaki, dediğin gibi kültür farklılığından dolayı aynı şekilde yapmaya çalışırsan zaten özenti olursun. Ama mesela burada da güzel uygulamaları var. Eee, tabii Türkiye'de mesela, aaa, Duman'ın, aaa, hani grunge müziği uygulama biçimine baktığında mesela özenti mi buluyorsun? Yoksa gerçekten çığır açıcı, aaa, k kendi kültürünü yansıtan Türk kültüründen öğelerde barındıran, aaa, bir, aaa çok böyle, aaa, yaratıcı bir müzik tarzı olarak mı görüyorsun yenilikçi?
Ha ha. Eee, şöyle, aslında mesela çok güzel bir örnek verdin. Eee, mesela ben işte o 90'lı yıllarda Duman, daha Duman değilken, daha önce onlar Mad Madame adında, eee, başkalarının şarkılarını çalan bir gruptular ve canlı olarak işte Ortaköy'deki bir, eee, barda çıkıyorlardı ve ben orada onları ya onlarca kez canlı seyrettim. Eee, ve oradan biliyorum ki bir defa, onlar zaten müthiş bir şekilde o Seattle ve grunge akımdan çok etki yani orda zaten dinlediğimiz bütün şarkılar o akımdandı. O adamlar bunu seviyorlardı. Hatta, eee, sonra, bir süre sonra grubun yanlış hatırlamıyorsam, ya 2 ya 3 elemanı, eee, Amerika'ya, Seattle'a gittiler müzik okumaya. 1 ya da 2 sene belki de biraz daha uzun orada kalıp ondan sonra geri geldiler ve Duman olarak ortaya çıktılar. Duman'ın bence en güzel tarafı şu, Duman gerçekten müzik olarak evet, senin de dediğin gibi, o akımın müziğini alıp p bizim, eee, yani Kaan Tangöze'nin vokali bizim Türk, eee, kültürüne, Türk müziğindeki o biraz yayarak, hani şarkıyı söyleme bravo, evet, nameli, böyle işte, ne bileyim, biraz arabesk bile diyebiliriz. Onu o şekilde söyleyerek çok güzel bir harman yaptı ve bu çok orijinal, hâlâ çok orijinal. O zaman da, ilk yaptığı zaman da, bence o yüzden insanları bu kadar çok yakalamayı başardılar. Çünkü, eee, Batı müziğiyle Türk müziğini bu kadar güzel karıştırmak öyle çok kolay değildi. Eee, o yüzden çok çok iyi bir örnek Duman bunun için.
Hı hı. Evet. O! Müthiş. Hı hı. Hı hı. Nameli.